Yani öyle de diyebiliriz veyahut da olaya, eee, çok sı aslında bu 3. kişi olunca, eee, öyle iyi niyetli olmuş olsa bile çok fazla faydalı olamayabiliyor. Mesela ben her ne kadar, eee, sevdiğim bir arkadaşım da olsa, eee, bir sorun yaşadıysa bir kişiyle o kişiyle doğrudan çözmesi taraftarı olurum. Hani, "Sen burada çok haklısın, kesinlikle böyle," gibi, eee, hareketlere girersem, eee, bu durumu yaşayan kişi kendisi ve bana ne kadarını anlatabildi? Ik sadece kendi duygularını anlatabildi. O yüzden en sağlıklısı, eee, kendi aralarında çözüp veya çözemiyorlarsa da ilişkiyi bir noktada belli bir seviyede tutmak da onların tercihleri olur. O yüzden çok fazla böyle şeylere girmemeye çalışıyorum açıkçası ben.
Hımm. Hı hı. Hımm. Evet, ben de hiç istemem öyle şeylere girmeyi bence girmem de yani, şey, kimse de bana bence bunun için gelmez. Benim huyumu bildiği için.
Ya, <chuckles> ciddi misin?
"Çöz çözün abi aranızda be benim sorunum değil," der çekilirim o yüzden. <chuckles> Evet ya, bu şeyden olabilir bende, emm, ç ortaokuldayken böyle annem, eee, ve babam ayrıldıkları dönemde anneannem çok beni fişeklerdi böyle, "Git oğlum, babanla konuş, şöyle ara bul," falan böyle yani d daha ben çocuğum annemle babamın, koskoca yetişkinlerin arasını bulmak ben ne diyebilirim ne konuşabilirim ki yani, belki de bu yüzden bilmiyorum hiç
Gerçekten mi diyorsun? Bayâ Hıh. Evet. Gerçekten mi? Hımm. Evet. Bir de biz belki de ondan dolayı ve bir sorumluluk belki hissiyatı oluştu sende orada bir yük gibi oldu, biliyor musun bilinçaltını, tahmin edebiliyorum. Çok zor bir durum olsa gerek o psikoloji yani keza ben de ailevi böyle bir sorunları yaşadığımda keza hâlihazırda biraz devam eden o süreçteyim. Yani açıkçası şey olmuyor, emm, yanlış anlamaların da ötesinde iletişimsizlik çok büyük bir sıkıntı veyahut da açık iletişimden bahsettin ya sen, açıkçası ben onu ta yapmaya çalışan bir insanım ama, eee, yok hani çünkü açık iletişimden de kast
Çok, çok fazla. Hı hı. Çok geriliyordum. Hımm. Hı hı. Ha ha. Başkaları yapmayınca senden destek mi istiyorlar, sen de öyle bir şey mi yaşıyorsun?
Hah.

Evet, evet. Bunları da düşünüyor olabilir insan yani, arka planda ama temelde, eee, bu oluyor yani. Bir insana kötü hissettirmeme, eee, nedeniyle; yanlış anlama, eee, hani, yanlış anlaşılmaktan korktum. O onun dışında herkes gibi de yanlış anlaşılmaktan korkarım aslında. Kim, eee, yanlış anlaşılmak ister ki? Hani, eee, "Ben bir şey yapıyorsam, bunun için yapıyorum." eee, diye bazen ekstradan belirtme ihtiyacı duyuyorsun. "Ya, bak, kardeşim, yanlış anlama ben bu yüzden yaptım." falan diye. <chuckles>
Hıh. Evet. Çok zor. Hı hı. Hımm. Hı hı. <laughs> Ya, bunu aslında iş yerinde yaşamak biraz daha sıkıntı gibi. Ne dersin? Yani, hani, kıyas yapıyorum şimdi. Eee, sosyal ortamda, arkadaşlık ortamında eee, biraz bunları tolere etme imkânımız daha da yüksek olabiliyor veya, eee, sonuçları başka türlü olabiliyorken, iş ortamında yanlış anlamaların biraz daha böyle önüne geçmek için, eee, daha da fazla çaba gösteriyoruz. Çünkü aradaki mesafe biraz profesyonellik üzerine ya, o kaygı ve korku daha fazla oluyor. Yani, yü üst taraftaki yöneticimizin kulağına yanlış gider. Hani, bu imajda bu imajı da vermek istemeyebiliriz. Çünkü, eee, baktığın zaman öyle. Hah.
Evet, ev Hı hı. Çok Kesinlikle. Evet. Evet. Bir de işini seviyorsan, falan ne bileyim, hani, kaybetme korkun varsa bira İnsan, ııı, değer verdiği şeyin üzerine biraz daha titrer ya, ondan da kaynaklanabiliyor.
Evet. Çok doğru. Çok doğru. Yani, tabii bir de şu da var. Eee, buyur, buyur, lütfen.
Zaten üz Hımm. Öyle mi? Peki tamam. Ya, özel hayatta zaten çok yakın olduğun insanlar seni anlıyor. Onlar seni yanlış anlamıyor. Yani, yanlış anlasa; "Ne var lan, bu yüzden yaptım." falan dersin geçersin, çok samimi olduğun arkadaşına. Ama işte, ofisteki adam seni o kadar bilmiyor ya her şey çok yüzeysel; çok basmakalıp ilerlediği için ilişkiler. Senin oradaki bir hareketin, çok farklı bir şeye yorulabilir.
He. Eve <laughs> Çok doğru. Evet. Çok doğru. Yani, şu da var aslında. Hani, arkadaşlık arasında bir samimiyet, gerçekten hani, çok yukarı seviyede olduğu için, eee, gerçekten de samimiyetimizi hissettirmemiz zaten çok daha mümkün. E, şimdi iş ortamında yaptığımız bir hareket, yakın arkadaşlarımıza, sosyal çevrede... Ama iş ortamında böyle bir şey tabii ki, mümkün olmadığı için, hatta şu da olabiliyor; yani lafları bir yere çekmek derler ya, hani, bu lafları çarpıtma olabiliyor, işte sözlerimizi. Ya, bunlar da mümkün olabiliyor. Ya, biz bir şey söylüyoruz diyelim, ben, eee; yanlış anlama mı oluyor bu tabii ki, bilmiyorum ama, bir noktada şöyle bir şey de oluyor. Bir tartışma esnasında dahi, eee, tartışmadan kastettiğim çok yükselmeden, kavgaya dönüşmemiş bir tartışmayı düşünebilirsin. Ters düştüğün bir nokta olabilir. Arkadaşınla da olabilir keza bu. İşte o, bana şunu şunu söyledi ve bunu söylemek istedi gibi. Yani, bir yere çekme lafı. Bu da hoş bir şey değil, b bu durumla karşılaşmak, değil mi?
Kime karşı? Kime kar Ha, evet. Ha ha. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı.